Äh, ja, genau. Also, erst mal allen Hallo sagen, weil ich da schon lange nicht mehr war und dann wieder allen Tschüss sagen. <giggles> Und, ähm, vor allem die ganzen Sachen, die ich jetzt hier in Schweden habe ich werd ja nicht alles mit nach Australien nehmen. <clicks tongue> Also, ja, n natürlich all meine Wintersachen, die brauch ich da z glücklicherweise nicht. Und <laughs> und, ähm, ja, so ganz, ganz viele Dekoartikel oder ja, ganz viel Taschen und so was alles, was ich da da so 'n bisschen ja, erst mal zwischenlagere. Denn nach Australien geht's ja auch irgendwie weiter. Man weiß es nicht, wo. Man kann gespannt sein, wo's mich hinverschlägt. Aber genau, so lange wartet das dann da erst mal alles auf mich so die Sachen, die ich jetzt in Australien nicht brauche.
Mhm. Ah ja, okay. Mhm. Mhm. Mhm. Okay, dann hat das ja sogar einen einen richtig praktischen Grund auch noch, ne, bevor du dich darum kümmerst jetzt, äh, Sachen, die jetzt, äh, ja obsolet werden, dass die du musst dich jetzt nicht noch irgendwie unnötig oder oder umständlich verhökern, ne? Das die bringst du jetzt einfach mit für Freunde und Familie. Okay, das ist, äh das hast du schon mal sehr gut geplant. Also a an an <giggles> Also, d an an fehlender Planung oder, dass d dass du da 'n Mangel hast, äh, daran daran kann's schon mal nicht scheitern oder da da ne? Deswegen hast kannst du schon mal keine Angst haben.
Mhm. Mhm. Genau. Ja. Ja. Mhm. Ah, danke. <laughs> Ja. Ich, ich ja. Ich zweifle manchmal so: „Habe ich das alles richtig geplant, und was was mache ich hier überhaupt?“ Also, ich zweifle ganz oft daran: „Was mache ich überhaupt?” Äh, tatsächlich. Von daher ist es gerade so: „Was mache ich hier eigentlich gerade?” Also, hätte ich vielleicht noch 'n bisschen länger hierbleiben sollen, mehr Zeit ähm, länger Zeit mit den Freunden, aber dann hätte ich natürlich weniger Zeit zu Hause gehabt. Und was wie mache ich und warum mache ich Sachen, die ich mache so und so und nicht so und so? Es ist ja, ich hinterfrag das alles ganz oft. Ähm, aber ich mein, ja, Entscheidung ist ja jetzt sowieso getroffen, jetzt brauche ich es eigentlich auch nicht mehr hinterfragen. <laughs>
Ja, ach Mhm. Mhm. Mhm. Es ist ja auch ganz menschlich, würde ich sagen, das zu hinterfragen. Ne, also, es ist ich gl ich glaube, ist egal, wie oft du verreist, wegfliegst. Wenn ir wenn du kurz davor bist, die Haustür hinter dir zu schließen, stellst du dir trotzdem immer noch 10 Mal die Fragen: „Habe ich jetzt wirklich meinen Pass eingesteckt, und habe ich daran gedacht?“ Und am Ende wird sich alles schon schon zum Guten ergeben, ne? Ähm, darf ich noch mal kurz fragen, w w ziehst du alleine um?
Ja, das stimmt. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja, das hoffe ich. <chuckles> Klar.

Ne, da hab ich hier hab ich nur studiert. Ähm, in Italien und USA hab ich das ge auch gemacht. Und, ähm, ich weiß halt, dass es da halt nicht nur, äh gute Tage gibt, wenn man s diesen Job halt ausführt, weil ich mein, das ist 'ne komplett fremde Familie eigentlich. Und, ähm, man hat natürlich man muss sich da total anpassen. Äh, manchmal ist da so 'n bisschen Misskommunikation, Missverständnisse. Ähm, liegt jetzt nicht unbedingt an der Sprache, denn die kann ich ganz gut. Aber mhm ja, also alles so, ne Werte und, äh, Lebensstil, alles so was. Das ist natürlich alles, wo sich da manchmal so 'n bisschen 2 Welten treffen.
Okay. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ah, verstehe. Ja.
Äh, deswegen ist das so 'n bisschen die Sorge, ne? Kommt man denn überhaupt klar? Kommen die Kinder mit mir klar? Komm ich mit den Kindern klar? Und das ist natürlich so 'n bisschen das, was mich da auch so 'n bisschen, ja, verunsichert in diesem ganzen bei diesen ganzen wunderschönen Plänen trotzdem ist dann natürlich Genau. Genau das ist das Problem, ja. Mhm.
Mhm. Okay. Jetzt jetzt wird das jetzt mir einiges klarer, ne. Ja. Ja, ja. Ähm, hast du denn auch schon die Möglichkeit gehabt, die vorher irgendwie kennenzulernen, deine deine Familie s über Skype oder Telefonate oder sonst wie?
Äh, ja, genau. Ich, äh wir hatten schon Videotelefonate gehabt, ganz, ganz viel geschrieben. Ähm, er erst mal scheint alles wirklich ganz gut. Ähm, ich komme echt gut mit denen klar dadurch haben also wir haben ja letztendlich auch zueinander „ja“ gesagt. Also, das das heißt ja schon mal ganz viel, ne? Aber natürlich weiß man eben nie, wie es dann so in in Wirklichkeit dann so funktioniert, so das das Leben zusammen, ne? Und, äh, klar freue ich mich darauf, aber auch so 'n bisschen ja, so andererseits habe ich 'n bisschen bisschen Sorge natürlich. Ja, aber erst mal scheint alles super.
Okay. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja. Ach, das d Ja, das ist v völlig normal, glaube ich, dass du ich glaub, da wird sich jeder so so Gedanken machen, weil dann das muss sich ja dann vor vor Ort auch also live erst mal bewahrheiten, dass du wenn du vorher 'n gutes Gefühl hast, das muss das kann sich ja wirklich noch ändern, aber meistens meistens macht man sich doch auch umsonst Gedanken darüber, ne?
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Genau. Ja, ja. Also, ich hatte auch schon negative Erfahrungen gehabt bei diesen 3 Erfahrungen jetzt hier. Von daher ist das natürlich immer noch so 'n bisschen in meinem Hinterkopf, auch wenn das natürlich nicht ja, die primären Gedanken einnehmen sollte so sag ich mal, aber ist schon irgendwie n da, weil ich ja weiß, was passieren könnte. Deshalb, ähm
Mhm. Klar. Aber auch da hast du sicherlich 'n Learning mitgenommen. Ne, du weißt vielleicht, äh dann hast du vielleicht jetzt bessere Fragen gestellt vorab, um um dir 'n besseres Bild vorab schon machen zu können.
Ja, absolut. Ja, ja. Ja, das ist richtig, das habe ich gemacht, ja. Und, ich weiß auch, wie ich ich mittlerweile kann ich g gut kommunizieren und das auch klar äußern. Ich werde halt immer immer irgendwie ja selbstbewusster tatsächlich. Von daher damals war ich 19, jetzt bin ich 26, also da ist schon 'n bisschen Zeit vergangen. <giggles> Von daher, ja eigentlich mach ich mir nicht so große Sorgen, aber bisschen ist natürlich schon da, ja.
Ähm. Ja. Mhm. Ja. <giggles> Klar. Also, we wenn du wenn das überhaupt Angst ist, dann kann ich dir die vielleicht 'n bisschen damit nehmen. Ich würde sagen, dass es keine Angst, die du hast. Du bist einfach sehr neugierig. Das hört sich doch schon viel positiver an, ne? Ich drücke dir die Daumen, ähm, dass du da gut Fuß fassen wirst und dass du dort, äh, 'ne wunderbare Familie vorfindest.
Ja. Ja. <chuckles> Das ist richtig.